هو بصي هاقول لِك، أكتر حاجة بصراحة باحس إن أنا فعلًا بادفع فيها هي باقة النت بتاع التليفون؛ لأن أنا عندي نت في البيت ونت جايباه للشغل معايا وعندي نت التليفون وساعات لمّا بابقى عند ماما كمان بافتح من نت ماما فاللي هو نت التليفون ده ب حرفيًا باقعد استهلكه في حاجات تافهة فباضطر أجدده 3، 4 مرات في الشهر اللي هي ممكن تدخل معايا في رقم 2000 جنيه والّا حاجة بس بيروح في نت التليفون ومكالمات ومش عارفة إيه، كمان ماما عشان عايشة بره، فأنا باضطر ساعات أكلمها دولي، فحرفيًا بادفع قد كده، لأ ده أنا كده ومش عايزة أنقل فاتورة؛ عشان ما عشان ما اصرفش كتير.
إمم. تمام. إمم. آه. ما الموضوع ما يزيدش معاكِ، طب أنتِ عايزة ت
آه فأنا كده يعني باحاول ألم نفسي.
عايزة تضبطي مصاريفِك وتشوفي الدنيا رايحة فين وجاية منين إيه الهدف الرئيسي من كده؟ عايزة توفري والّا عايزة تسيطري على مصاريفِك والّا عليكِ ديون وعايزة تسديها؟ إ إيه مشكلتِك الرئيسية في الموضوع ده؟
ما أنا باقول لِك مشكلتي يعني باجي في نص الشهر كده أو حتى قبل نص الشهر والله باكون مزنوقة ومستنية أي فلوس تيجيني من أي حتّة وعارفة بقى باقعد ألم فلوسي اللي عند أخواتي، مين كان سالف مني الشهر اللي فات يالّا رجعوها أنا محتاجاها دلوقتي آه بالضبط ألم فلوسي من السوق بقى. ماما مثلًا ممكن أميّل عليها شوية أحيانًا؛ بسبب المصاريف اللي أنا مش عارفة هي بتروح فين؟! يعني أنتِ كنتِ سألتيني برضه أكتر حاجة بتصرفي فيها تاني أكتر حاجة الkids area بتاعة ابني، حرفيًا هو لازم كل يوم ويوم يروح الkids area وبنصرف هناك الساعة ب100 جنيه آه أقل واجب نقعد ساعتين لو خد مَيّة، خد فشار بتاع 250 جنيه يوم ويوم ف فدي كلها حاجات هي ممكن تبقى بسيطة لو في أسبو بالضبط يعني بتروح مرة في الأسبوع، آه، آه، طبعًا باجي ألاقي مبلغ غبي يعني وفي حاجات عبيطة.
آه، بتدوري على اللي بره. وأنتِ بتصرفي عليه، إمم. ياه! مبلغ طبعًا. ب لأ بتكوّن مبلغ آخر الشهر، إمم.